そうですね。ま、昨日たまたま忘年会だったんですけど。
はい。
そういう飲みの席で、あの、こう、大人数で、は話すのは私結構苦手なんですよ。
ああ。 そうですよね。ああ、何人ぐらいの人数だったんですか？
ええ。 昨日は8人でして。
ああ、はい。うーん。
ええ。あの、左の席の人はすごいし話が合う楽しい人だったんですよ。
あ、うん、それは、ちょっと、安心しますよね、座った時。うん。
ええ。で、右隣は、無口な喋るのが苦手そうな人だったんですね。
なるほど、ちょっと、極端な感じにね、なってしまったんですね。うん。
えへ、ええ。 で、目の前にいる人は、ま、喋るけど、話がつまらないっていうか。
はい。 うーん。ああ。<laughs> ちょっと、こう、広がらないと言いますか、うん。はい。
<laughs> 聞いてて <laughs> 普通っていうか、なんか、ボケたりする内容もくだらなすぎて笑えないっていうか、もう、なんか
<laughs> あ、わ笑えないんですね、もう。<laughs>
<laughs> ちょっと、うっとうしくなってくるような。うん、ん。ん。
うん、<laughs> なるほど。結構、じゃあ、極端な感じでね、周りが、こう、固まってしまった感じなんですね。
ええ。 そうなんです。だから個人的には、左隣の人とずっと喋ってたいんですけど
うん。 はい。 うーん。
でも、それって、なんか、みんなの集まりなのに、こう、ひとりの人とずっと喋ってていいのかなって、なんか、気まずくなったりしないかなとか思うんですよね。
はい。 ああ。はい。